Allora, vorrei che tu mi aiutassi un attimo a capire la mia situazione, perché mi sento un po', diciamo, fuori onda. Allora, ho iniziato un lavoro nuovo, ma non mi sento, ehm, soddisfatto, cioè, non posso definirmi contento e non perché il lavoro di cioè sto facendo un lavoro brutto, che non mi piace dal punto di vista pratico, delle mie mansioni, delle mie task. Cioè, in un certo senso, mi diverte anche. Certo, non è proprio il lavoro della vita, però è accettabile, ma comunque non riesco a sentirmi soddisfatto e non non capisco v il ve veramente il problema, ehm, qual è, perché io, poi, c'ho certa gente che gli dico di questo lavoro, dice: "Ah! Sei fortunato! Magari io avessi un lavoro come il tuo!", però io, invece, non riesco a vedere questa fortuna, e forse sbaglio in qualcosa. Cioè, non è un lavoro che mi dà soddisfazione, pur ripeto, è un lavoro che m mhmm, lo lo faccio, ehm, volentieri. Quindi, non capisco esattamente dove sta il problema, però un po' ci sto male, capisci?
Mh-mh. Certo. Chiaro. Beh, intanto ti vorrei rassicurare, dicendoti che, mhmm, l'insicurezza nel nuovo ruolo lavorativo è sicuramente un sentimento comune, che, mhmm, in qualche modo interessa tante persone e sicuramente può essere superato con il tempo ma anche con la pratica. Ehm, adesso io, mhmm, vorrei farti qualche domanda, più che altro, per capire meglio, ehm, cosa effettivamente ti, mhmm, dà questo senso di insicurezza. Intanto ti vorrei chiedere, mhmm, quando è iniziato questo nuovo ruolo ed effettivamente cosa è cambiato per te?
Mh. Mh-mh. Allora, è iniziato, diciamo, 2 mesi fa, anzi ormai cioè 2 mesi e mezzo, okay? Quindi a pieno regime, settembre. Lì per lì ero contento anche perché, diciamo, ero ero appena u uscito da un periodo un po' scombussolato, perché era appena terminato di di preavviso un contratto di lavoro importante che, insomma, mi mi mi faceva, tra virgolette, non dico "guadagnare tantissimo", però era il giusto, e quindi son riuscito comunque a trovare questo lavoro che mi piace, che a cioè, a a livello, proprio, lavorativo, rappresenta una sorta di evoluzione, ma da lì ho notato che boh o forse, ehm, è è perché lo percepisco ancora come un rimpiazzo del mio lavoro originario che però, ripeto, era abbastanza diver cioè non è che è la stessa coso. Quindi, <sucks teeth> cioè, è cambiato il mio modo di lavorare, di pensare, però, mhmm, mi manca il concetto di stabilità di fondo, capisci? Forse è un trauma eh, certo, penso sia forse un trauma perché può può finire da un momento all'altro. Però, ecco, non riesco più a godermi il lavoro tranquillo, come lo facevo, ad esempio, l'anno scorso.
Capisco. Mh-mh. Certo, certo, immagino. Beh, è comprensibile la tua situazione. Ma nello specifico quali compiti, o magari, quali situazioni nuove, ehm, effettivamente, ti fanno sentire più insicuro al lavoro? Non so, magari, il fatto che, in qualche modo, tu adesso ti debba occupare di, ehm, cose nuove, ehm, compiti nuovi? Nello specifico, cos'è che ti genera questo senso di frustrazione, quest'ansia?
Mhmm, diciamo, il non sapere a ho d due punti di vista. 1, il non sapere di preciso, adesso, quanto questo lavoro andrà avanti, che perché di base, è un lavoro che dipende molto anche dalla quantità di clienti disponibili, che per adesso, a quanto pare, ce ne sono e va bene così; ma, ehm, no non so fino a quanto potrà, ehm, durare. Soprattutto, mi spaventa forse anche cioè mi stressa anche l'idea che, metti caso questo lavoro dovesse finire, di andare a di nuovo a entrare nel loop della ricerca del lavoro. Quella
Mh-mh. Hai paura di quello che può succedere, quindi dell'incertezza di tutto quello che è okay. Ma, invece, per quanto riguarda, mhmm, il lavoro in team, hai ricevuto sostegno o aiuto da parte dei colleghi, ehm, o comunque da parte dei familiari? Ecco, in qualche modo queste figure, ehm, ti hanno sostenuto, ti stanno ti stanno accanto, insomma? Come si comportano?
Esatto. Eh, sì, sì. Allora, i miei colleghi no, perché, cioè diciamo che è un lavoro, i ehm, aup chiamiamolo autonomo, dove si fanno lezioni e consulenze private, quindi, insomma, non è che si va a parlare con i colleghi. Poi, certo, ogni tanto abbiamo dei meeting, un qualcosa che va insomma, u u u un incontro in cui ci si racconta cosa è successo, soluzioni, problemi comuni, e e cose varie, ma non è che c'è tanto, ehm, supporto lì da questo punto di vista, che è anche comprensibile. Lato familia
Mh-mh. Quindi c'è poco contatto con la diciamo la parte, tra virgolette, proprio umana del personale. Ti ritrovi in qualche modo un po' solo, isolato e soffri di queste circostanze, mi sembra di capire.
Sì, diciamo che è un po' più isolato dal punto di vista dei colleghi, però, lavorando sempre con persone comunque i io parlo con persone, le vedo in faccia, in videoconferenza, e quindi non è che sono completamente escluso. Però sì, effettivamente, forse quello che mi manca un po' è un contatto con i colleghi un po' più, ehm, diciamo, ehm, presente, capi ma a anche il sapere di collaborare sullo stesso progetto, perché finora noi siamo indipendenti, nel senso ognuno c'ha le sue s lezioni e consulenze, e bona. Quindi, m magari, in un lavoro precedente si lavorava allo stesso obiettivo con la suddivisione delle task, quindi un po' è complicata la situazione. Poi quando, ad esempio, l l la spiego con i miei, ehm, loro dicono che, okay, è un po' strana questa situazione, ma non dovrei preoccuparmi più di tanto, perché comunque il livello di paga, cioè è buono, soprattutto rapportato alle ore che faccio. E quindi, cioè, l l logicamente, considerando i tempi, non mi dovrei lamentare. Eppure, c'è sempre un po' quel sassolino, che non riesco a togliermelo.
Chiaro. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Beh, sicuramente, come ti dicevo, ci può stare, nel senso che, comunque, sono tutte emozioni e considerazioni assolutamente normali, ehm, che, comunemente, si manifestano in questo genere di situazioni. Beh, intanto, io penso che, mhmm, potrebbe esserti utile, in qualche modo, ecco, ehm, stabilire degli obiettivi chiari. Cioè, proprio, mhmm, mhmm, cercare di non perdere il focus del tuo obiettivo, e, mhmm, stabilirti e prefissarti degli obiettivi da raggiungere, e lavorarci su proprio per, ehm, come dire, dare consistenza, dare, proprio, forma a questi obiettivi. Sicuramente, poi, <smacks lips> ehm, potrebbe esserti utile, in qualche modo, ehm, riconoscere, a prescindere, i piccoli progressi che fino ad ora hai ottenuto. Seppur piccoli, ehm, apprezzare i tuoi progressi, i tuoi passi avanti, non perdere mai la fiducia e la considerazione che hai in te stesso, e cercare di, mhmm, credere sempre in te stesso senza perdere di vista questo punto fondamentale. Perché, mhmm, di base poi, con andando avanti, ottenendo anche piccoli risultati, poco alla volta vedrai che migliorerai sicuramente le tue prestazioni e sicuramente otterrai più fiducia nel tuo lavoro e di conseguenza in te stesso. Ehm, pensi che, in qualche modo, ecco, possa tu possa arrivare, non so, anche a prendere in considerazione l'idea magari di entrare a con in contatto con qualche collega, stringere, in qualche modo, un rapporto più diretto col personale, ehm, mhmm, magari, ecco, adoperando vie diverse? Non so. perché sai, molto spesso, anche la rete di supporto lavorativa si può può risultare favorevole, nelle tue circostanze. Avere un confronto, poter parlare effettivamente con chi ha maturato, sai, quell'esperienza in più, molto spesso ti ti aiuta a ritrovare fiducia e, ehm, considerazione in te stesso.
Mh-mh. Mh-mh. Capisco, capisco. Mh, sìr. Ehm, no non sarebbe male, ma poi, mhmm, e allora, qui forse diciamo, questo sono <chuckles> eh, problemi miei che, a volte, cioè è vero che mi piacerebbe avere il contatto con i colleghi, però non è che cerco proprio la loro attenzione o ho voglia di stare con loro, perché, magari, dopo un po', mi stuferei io e, banalmente, mi sentirei in colpa, per il fatto di andarli a cercare adesso in cui mi sento in questo momento, e quindi mi sentirei un po' troppo egoistico, capito? E quindi, di base, se tutto dovesse andare bene, non sentirei il bisogno di stringere questi, ehm, affetti. Quindi, preferisco non farlo, perché se vuoi fare se vuoi conoscere una persona lo fai quando cioè, tra virgolette, "stai bene" e "stai male". Troppo comodo stringere amicizia solo per s come sollievo, poi quando ti senti a posto: "Tanti saluti, chi si è visto, si è visto". Quindi non mi sembra giusto. Però, secondo me, ehm, quello che dici te è effettivamente ha ha senso, dovrei iniziare a guardare di più quando effettivamente, ehm il il fatto che, comunque, son riuscito a ottenere un nuovo lavoro, che il le persone che conosco considerano questo un lavoro, diciamo, ehm, e e e ri rispettabile e forse, non lo so, c'entra anche inizio a pensare che questa mia soddisfazione faccia parte un po' del mio carattere naturale che, mhmm, è un po' troppo, magari, severo con sé stesso.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo, assolutamente. Mhmm, beh, sì. Sai, molto spesso, sai, per carattere, mhmm, in qualche modo, ehm, l l il nostro carattere, appunto, di base, ci porta a vedere le cose sotto un punto di vista, un determinato punto di vista, e poi visto da un altro punto di vista addirittura, ehm, se la situazione viene osservata da una seconda persona, estranea ai fatti, ehm, può vedere la circostanza in maniera più positiva. Molto spesso tendiamo, in qualche modo, a vedere tutto nero, tutto buio, ehm, tutto senza una via d'uscita, quando invece, effettivamente, è proprio lì che inizia l'ascesa, poi, verso, ehm, il successo personale. Quindi, quello che mi sento di consigliarti è di, comunque, mhmm, non perdere di vista i tuoi obiettivi. Ehm, cerca di prefissarti degli obiettivi da raggiungere, non perdere fiducia in te stesso, cerca di essere sempre, in qualche modo, propositivo, ehm, perché sai, molto spesso vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto ci aiuta poco ad affrontare la situazione. E poi, in qualche modo, ti vorrei incoraggiare ad essere un po' più paziente con te stesso perché, mhmm, sai, molto spesso, ehm, l'apprendimento, la fase di rinascita, in qualche modo, è pur sempre un processo lento, ma allo stesso tempo continuo.
Mh-mh. Mh-mh. Certo, cer Mh, sì. Guarda, io ti devo ringraziare, perché è stato veramente utile parlare con te. Effettivamente, ho capito che sono un po' paturnie mie che, diciamo, posso migliorare, ehm, praticamente da solo, è solo questione di farcela. Quindi grazie, sei stata veramente molto utile.
Per me è un piacere, quando vuoi mi trovi qui. Alla prossima.